Tem várias variações. E aí eu lembro do meu franguinho temperado congelado que já está ali no freezer, ele rapidinho eu consigo descongelar ele e e esquentar, e ele vira esse recheio dessa panquequinha, desse wrap, ele vira sanduíche, ele vira tudo. <chuckles> Mas é mui
Aham. Olha, você tem sempre a proteína ali, eh, salva. Mas e aí, você costuma pegar esse frango, cozinhar sei lá uns 2 quilos e congelar? E como é que é?
In Olha, eu costumo comprar 4, 5 quilos de peito de frango. <laughs>
Nossa, é muito. <laughs>
Porque quando eu vou no mercado, eu faço assim, né. Eu todas as proteínas eu já porciono. Então, um so ho hoje somos em 4 pessoas em casa, então eu porciono pra quatro quatro porções, assim, ou pra 1 ou 2 refeições, as proteínas. Já o peito de frango, por que eu compro bastante? Porque é um um que a gente consome bastante frango aqui. Então eu corto ele, eu deixo ele preparado em cubinhos, em filé, e pelo menos uns 2, 3 quilos ali de frango, eu faço isso de desfiar, de cozinhar, desfiar, eu tenho uma técnica ótima pra desfiar frango rapidinho.
Hã. Ah, ok. Ah, entendi. Sim. Uhum, uhum. É? E qual que é? Conta qual que é a técnica?
É assim ó: eh, você pica o frango, do peito de frango, né, pode ser grosseiro mesmo em pedaços maiores, enfim, vai ali do teu gosto e cozinha na panela de pressão já com um sal, né, água e sal. Quando o frango pega pressão, você, né, deixou um tempo ali, uns 10 minutos da pressão, tirou tudo, tá pronto o frango, você escorre a água da panela, com o frango ainda quente, tá? Você escorre, <chuckles> é importante, tem que ser quente ainda, porque aí fica mais fácil. Você escorre a água, volta ele pra panela de pressão, tampa a panela de pressão e chacoalha ela com toda a sua força. <laughs>
Aham. Ok. Hum. Ah tá, então é grande importante, tem que estar quente ainda. Aham. Entendi. Ah, já ali na mesma panela, é bom que não não suja outra, né.
Na mesma panela. Não, você bota o frango ali, você chacoalha bastante ele, assim, e já faz um exercício de braço, <laughs> chacoalha já tá pago ali a academia do dia, você fica ali por uns 20 segundos, mais ou menos, chacoalhando o frango, e ele sai desfiadíssimo. Desfiadíssimo.
<laughs> Já faz a já está pago já, a academia de braço. Aham. Ok. Olha, que dica boa.
Uhum. E aí com aquele frango, você pode refogar ele, temperar ele ali, já desfiadinho, põe nos saquinhos, congela e ó: tá prontinho!
Sim.